जी। तो आजकल लोगों का एक जो दिनचर्या की अगर मैं बात करूँ ना तो, इतना ज़्यादा देखिए पैक्ड हो गया रूटीन कहीं न कहीं कि, लोगों को ना देखिए खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। और खुद के लिए अगर समय की मैं बात करूँ ना, तो देखिए एक्सरसाइज़ की क्योंकि, देखिए अ, एक्सरसाइज़ कहीं न कहीं देखिए हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार देखिए, बीमारियाँ वग़ैरह आरग आ गई हैं। देखिए, छोटे-छोटे बच्चों को देखिए मतलब अ, 19-20 साल की उम्र के बच्चों को देखिए हार्ट-अटैक आ रहे हैं, शुगर जैसी समस्याएँ आ रही हैं। तो आप, थोड़ा बता सकते हैं कि, रोज़ाना देखिए एक्सरसाइज़ को रूटीन में देखिए रखने के अ, तरीके क्या हैं?
हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने ना एक काफ़ी एक अच्छी बात करी कि, देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना देखिए लोगों के पास ना समय नहीं है। आप छोड़िए देखिए इंसान के पास देखिए खुद के लिए समय नहीं है, अपनी सेहत के लिए समय नहीं है। तो, देखिए अगर मैं आपको ना, मेरे एक अनुभव से बताऊँ ना कि कैसे जो रोज़ाना एक्सरसाइज़ का जो रूटीन है, तो होता क्या था देखिए मेरे साथ ना, जब मैं कॉलेज के मैं मैं कॉलेज में था देखिए पहला साल था मेरा। तो होता क्या था ना देखिए, मैं और मेरा दोस्त ना काफ़ी बड़े-बड़े ना विचार कर लेते थे, कि अब दिन में 2-2 घंटे एक्सरसाइज़ करेंगे, 2-2 घंटा जिम जाएँगे, फ़िर सुबह रनिंग भी करेंगे। तो होता क्या था, देखिए हमारे साथ ना, अब वो पहले 2-3 दिन देखिए हमारे बहुत जोश होता था। तो और परंतु देखिए तीसरा दिन जैसे ही आता था ना, अब वो कार्य हमें ऐसा लगता था ना यार अब तो ना हो पाए। ये तो नहीं हो पायेगा, कहीं न कहीं देखिए लक्ष्य छोटे होने चाहिए। शुरुआत में भला ही देखिए अगर आप 10, 5-10 मिनट भी देंगे ना, कहीं न कहीं, बस उसको रूटीन में एड करें पहले तो। कहीं भी अगर रुक जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह फ्री होता है, मतलब जो अगर कोई नौकरी पेशे वाला है, तो 5-10 मिनट देखिए सुबह हल्का-सा व्यायाम करें ना। देखिए छोटी-छोटी चीज़ जैसे थोड़े-से स्क्वेट मार लिए, थोड़ा-सा देखिए ल आराम से देखिए सूर्य नमस्कार। देखिए हल्का-फ़ुल्का, ऐसा भी नहीं है देखिए कि आपको पहले दिन ही देखिए 100-200 पुश-अप लगाने। आराम से बस, आराम से करें और देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कॉलेज भी जाता है, तो ना शुरुआत में देखिए छोड़ा समय लीजिए, 5-10 मिनट लीजिए ज़्यादा नहीं, देखिए 10 मिनट भी बहुत होता है। अगर 10-15 मिनट अगर कोई व्यक्ति हल्का-सा भी हल्का-फ़ुल्का व्यायाम कर ले, एक्सरसाइज़ कर लेगा ना और थोड़ा चल भी लेगा उ तो चल तो वैसे भी लोग लेते हैं, पर हल्का व्यायाम कर लें तो कहीं न कहीं और ना देखिए क्योंकि अच्छी आदतें होती हैं ना, कहीं न कहीं समय लगता है। अगर बी 21 से 30 दिन अगर कोई व्यक्ति करेगा ना, कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा समय देगा वो 5 से 10 मिनट, फ़िर 15 मिनट, फ़िर 20 मिनट, कहीं न कहीं न आदत बन जाती है। फ़िर ना लोग सोचते हैं फ़िर ना क्या होता है ना अगर जब व्यक्ति वो कार्य नहीं करेगा ना, तब लगेगा यार आज कुछ तो रह गया, आज कुछ तो नहीं करा। तो कहीं न कहीं न अच्छी आदतों को अब बनाने में देखिए, उसको धीरे-धीरे समय दें। ऐसा नहीं है कि बस चालू ही हो जाए बस। एक स एक बारी में आपने 2 घंटे कर लिए उसके बाद आपसे हो ही नहीं रहा। तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा समय दें और आराम से उसका समय को बढ़ाएँ। जी।
हाँ जी, हाँ जी। <laughs> अच्छा, अच्छा! हुँ। सही बात है। जी। ये तो आपने ना बहुत ही देखिए एक अच्छी बात कही कि आपने जो कहा ना कि अ, धीरे-धीरे कहीं न कहीं देखिए इसको एड करें और एकदम से ही देखिए ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है हैवी वर्ज़िश करनी है देखिए धीरे-धीरे जैसे कम से स्टार्ट करें। तो वैसे थोड़ा-सा आप ये बता सकते हैं आप अगर आप आपके दिनचर्या की मैं बात करूँ तो आप जैसे रोज़ाना एक्सरसाइज़ करते हैं या हफ़्ते में 3-4 बार करते हैं और मतलब आपने जब उसको रूटीन में डाला तो आपको मतलब कैसा लगा आपने आसानी से डाल लिया या मुश्किलें हुई थी आपको?
बिल्कुल। जी। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो देखिए मैं 2 दिन तो देखिए मेरे में काफ़ी जोश होता था। परंतु मेरा छूट जाता तो देखिए तो हाल ही में देखिए मैंने आज से कुछ 8-9 महीने पहले ही देखिए 9-10 महीने पहले देखिए मैंने ना इसकी शुरुआत करी थी। और वो कहते हैं ना देखिए इंसान गलतियों से सीखता है और देखिए मैंने तो मैं आपको बताऊँ मैंने इतनी गलतियाँ कर ली ना जीवन में ख़ासकर ए एक्सरसाइज़ को लेके। अब मेरे को पता था देखिए अगर मैंने अपने शरीर में शुरुआत से देखिए ज़्यादा जोर डाल दिया ना तो कहीं न कहीं वैसा ही हाल होएगा जैसा मेरे से जब मेरे कॉलेज के समय होता था। तो देखिए मैंने क्या करा? शुरुआत में देखिए मैं ना सुबह उठ के ना देखिए मैं पहले क्या करा मैंने मैंने सोचा था जिम जाऊँगा। परंतु देखिए जिम जाने से पहले ना पहले मैंने ना अपने शरीर को थोड़ा ना तैयार करा। जैसे मैं सुबह उठता था, कहीं न कहीं पार्क में टहलने जाता था 15-20 मिनट। फ़िर देखिए श छ छत पे आके कहीं न कहीं थोड़ा व्यायाम करता था। कहीं न कहीं बेसिक चीज़ें करता था जैसे मैंने थोड़े से 5-10 पुशअप लगा लिए, 10 स्क्वाट लगा लिए। तो कहीं न कहीं न मेरी वो आदत बन गई कहीं न कहीं जो मेरा जो शरीर था वो उसके यूज़्ड टू होगा कहीं न कहीं उसकी आदत बन गई। फ़िर देखिए मैंने 1 डेढ़ महीना ख़ुद से करा और फ़िर उसके बाद देखिए मैं जिम लगा। देखिए मैं सुबह जिम जाता था। तो अब मैं उसके बाद देखिए मेरे मैं अपने दोस्त के साथ भी जिम जाता था। मेरे को लगता है ना अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज़ का रूटीन बनाना है ना तो आपको ना एक साथी पकड़ लेना चाहिए। अगर क्योंकि कभी-कभार क्या होता ना जब इंसान अकेला हो जाता ना तो ये हो जाता है कि जब मैं अगर मेरे में वो अगर मैं <chuckles> कहीं न कहीं हिम्मत हार रहा हूँ मेरा रूटीन टूट रहा है तो वो जो आपका दोस्त है ना वो आपको बोलेगा अरे! चलते हैं, चलते हैं। या फ़िर जब जो दोस्त का रूटीन टूट रहा होएगा तो कहीं न कहीं फ़िर आप उसको ले जाएँगे। तो दोस्त ऐसा चुने ना जो कहीं न कहीं थोड़ा इसके प्र प्रति ना थोड़ा जागरूक वो हो। ऐसा ना होए कि दोस्त जाता ही ना हो। तो अ, बिल्कुल ऐसे कुछ, करत मैंने तो देखिए ऐसे करा था जिससे कहीं न कहीं जो मेरा रूटीन था वो बन बनता रहा। जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। सही बात है। जी। ये तो आपने ना कहीं न कहीं देखिए बहुत ही अच्छा एक जो है उदाहरण दिया कि आप जो है एक अ, दोस्त को पकड़ सकते हैं कि जो कहीं न कहीं देखिए जैसे आपकी मोटिवेशन कम हो तो दोस्त ले जाएगा और दोस्त की मोटिवेशन कम हो तो आप ले जाएँगे। तो ये देखिए उपाय तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन अ, ह देखिए ये बताइए कि कई जैसे कई बार क्या होता है ना अ, जैसे मान लीजिए दोस्त का मन नहीं है तो वो आपको भी नहीं जाने दे रहा है और आपका मन नहीं है तो आप दोस्त को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कहीं न कहीं आप बता सकते हैं क्या किए जा सकते हैं? और साथ ही साथ क्या आपको भी कोई ऐसा पार्टनर मिला है आज तक जो देखिए कहीं अ, ना खुद जाता हो ना आपको जाने देता हो और कहीं न कहीं एक जो रूटीन है आपका वो बहुत अपसेट कर रहा हो?
जी, शुक्रिया। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा हो जाता है कभी-कभार कि अगर जो आपका पार्टनर हो जो आपका दोस्त तो देखिए मेरे साथ भी ना कहीं न कहीं यहाँ से कुछ समय पहले मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा था। तो मैं देखिए, मैं एक मेरे एक दोस्त के साथ जाता था। तो अब होता क्या था देखिए मैं उसको मैं काफ़ी देखिए इ अपने रूटीन को लेके काफ़ी ना सिंसियर था। कहीं न कहीं मेरे को पता था अगर मेरे को जिम जाना है तो देखिए मैं उसको फ़ोन कर देता था तो कभी-कभार क्या होता था देखिए वो या तो उठता नहीं था या वो उठ भी जाता था ना तो मेरे को कहता कि बस मैं तो तैयार हूँ, अपने चलते हैं। तो मैं उसकी वज़ह से कभी-कभार मैं देखिए लेट भी हो जाता था। परंतु देखिए, वो ही है देखिए, क्योंकि मेरे को लगता है ना, देखिए मैं उस फ़े जो कहते है ना शुरआती का जो फ़ेज़ होता है ना, जहाँ पे जब इंसान रूटीन बना रहा होता है तो देखिए मैं वो रूटीन बना चुका था। कहीं न कहीं देखिए मैं जिम को लेके एक एक्सरसाइज़ को लेके थोड़ा मेरे में वो थी परंतु देखिए वो भी उस आदत बनाने वाले फ़ेज़ में था। तो वो थ हम थोड़ा लेट हो जाते थे परंतु देखिए यही है, साथ में देखिए आप साथ वाले को भी मैं प्रेरित करता था कि वो एक्सरसाइज़ करे, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती थी ना। परंतु परंतु मेरे को ये लगता है ना कि, जब हम एक्सरसाइज़ भी करते हैं ना, कहीं न कहीं अकेला ना इंसान बोरिंग बोर हो जाता है कहीं न कहीं जब आपके साथ आपका दोस्त होए, पार्टनर हो कहीं न कहीं देखिए मज़ा भी आता है कि ठीक है, थोड़ा ना वो एक चैलेंज भी बनता है कि यार आज मैंने 100 पुश-अप लगा दिए हैं तो मैं आज ए, अ आ तो मैं अब सोचूँगा अब सामने वाला सोचेगा मैं 101 पुश-अप लगाऊँगा। तो कहीं न कहीं न ये जो थो वो फ्रेंडली कहीं न कहीं जो होता है ना चैलेंज होता है ना, एक? उससे देखिए मज़ा भी आता है। एक्सरसाइज़ का जो मज़ा होता है ना, देखिए वो दुगुना से तिगुना हो जाता है जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। उहुँ। जी। सही कह रहे हैं आप। जी। ये तो कहीं न कहीं आपने देखिए सही बात कह दी। देखिए देखिए इससे न मज़ा देखिए दुगना-तिगुना तक हो जाता है। ख़ैर आप ये बताइए कि आप जो है, इस मुकाम तक पहुँच गए थे कि आप 100 पुश-अप लगा देते थे? और आपका पार्टनर जो है वो देख के कहीं न कहीं हैरान नहीं होता था, आपको कि आप 100 पुश-अप जो है लगा रहे हैं?
जी। देखिए मैं आपको ना एक उदाहरण के रूप से दे रहा हूँ। वैसे और वैसे भी एक साथ नहीं तो वो ऐसा होता है कभी-कभार ना वो चैलेंज़ होता है। मान लीजिए 10 भी लगा सकते हैं 15 भी लगा सकते हैं। जो वेट होता है कि आज मैं भाई अगर मैं अपना कसरत कर रहा हूँ देखिए मैं 10 किलो के डँबल से लगाऊँगा वो सामने लगेगा तो मैं साढ़े 12 से लगाऊँगा। तो देखिए वो एक मज़ा आता है। देखिए क्या होता है ना मान लीजिए अगर आज आज मैंने और मेरे दोस्त ने एक कसरत का शुरुआत करी है। तो देखिए समय के बाद आज से महीने बाद हम देखेंगे यार कि हम दोनों ने देखिए कितनी प्रोग्रेस करी है। क्योंकि देखिए जब इंसान अकेला होता है ना पता नहीं चलता कि वो क्या कर तो रहा है, पर उसमें वो उसने वो कुछ करा तो है ना उसका वो वो कहते है ना सुधार तो आया है। परंतु एक जो दोस्त के साथ आप करते हैं ना, कहीं न कहीं पता चलता है कि हम दोनों ने यहाँ से शुरुआत करी थी। अब हमने जब इसको अपने रूटीन में डाला है कहीं न कहीं देखिए हम दोनों ने उसमें देखिए सुधार करा है। और देखिए मैंने एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा ना कि रोजाना एक्सरसाइज़ जब इंसान करेगा ना, कहीं न कहीं देखिए कि साइकल है। फ़िर देखिए वो अच्छा खाना भी खाएगा। देखिए वो अच्छा खाना खाएगा कहीं न कहीं। फ़िर देखिए उसका शरीर में उसको देखिए अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, आज से साल पहले देखिए मैं एक ऐसा इंसान था ना देखिए मैं मतलब वर्जिश के नाम पे कहीं न कहीं न मेरे को डर लगता था। मेरे को लगता था यार वर्जिश जैसा शब्द मेरे लिए नहीं बना। परंतु देखिए जब मैंने शुरुआत में थोड़ी-सी वर्जिश चालू करी। कहीं न कहीं मैंने अपने एक्सरसाइज़ को अपने दिनचर्या में डाला, फ़िर देखिए मैं फ़िर मैंने ये सोचा ना कि हाँ देखिए कि जो अच्छा खाना भी खाना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले मैं क्या करता था ना मैं ये सोचता था कि जो घर का खाना है देखिए वो हेल्दी है। देखिए घर का खाना हेल्दी है इसमें कोई दोहराय नहीं है। परंतु देखिए उसमें भी ये होना चाहिए की जो आपकी बेसिक चीज़ें है देखिए फ़ाइबर की मात्रा आप ले रहे हैं। प्रोटीन आप बराबर से ले रहे हैं, कार्ब्स ऐसे ले रहे हैं। पहले मैं क्या सोचता था देखिए रोटी और जो आलू है काफ़ी अच्छा है। देखिए वो दोनों कार्ब्स के सोर्स है। तो कहीं न कहीं न जब आपको एक इंसान को ये सब पता चलता है ना तो ये देखिए उससे कहीं न कहीं न वो एक साइकल है। देखिए आप अच्छा एक्सरसाइज़ करेंगे, अच्छा खाना खाएँगे। देखिए मेरे को इतने सकारात्मक बदलाव देखे ना मेरे शरीर में तो अगर जब भी आज मैं देखिए आज से अपने 10 साल पहले वाले मैं ख़ुद को कंपेयर भी करता हूँ ना एक फ़ोटो में कहीं न कहीं मेरे को वो दिखता है कि जो मैंने रूटीन है, जो कहीं न कहीं उसको फ़ॉलो करा है ना देखिए मेरे मेरे काफ़ी सुधार भी आया। और यही है अपना ए और ऐसा भी नहीं है ना कि बस आप पूरा दिन लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है हफ़्ते में देखिए रेस्ट भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए इंसान का जो शरीर होता है ना रेस्ट भी माँगता है। तो कहीं न कहीं ऐसा ही नहीं है कि बस आप लगे हुए हैं। इ हफ़्ते में देखिए 1 से 2 दिन तो रेस्ट देने चाहिए कम से कम। जी।
जी। ये सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। ये तो आपने जैसे देखिए डाइट की और देखिए मतलब एक रेस्ट रिकवरी की बहुत ही अच्छी देखिए अ, जो है ना बात बताई। ख़ैर आप ये बताइए कि मतलब क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है? जो काफ़ी टाइम से जिम लगना चाह रहा हो, पर जो है लग ही ना पा रहा हो? और आप उसे देखिए कैसे प्रेरित करेंगे आप थोड़ा-सा बता सकते हैं?
जी, शुक्रिया। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा हो जाता है और ये देखिए बहुतों के साथ होता है। देखिए अगर आपके आसपास भी कोई दोस्त होंगे हाँ क्या होता है ना देखिए उनमें देखिए मन तो बहुत होता लगने का। पर देखिए वो सबसे मेरे को लगता है ना सबसे मुश्किल जो हिस्सा होता है ना एक्सरसाइज़ शुरू करने का ना वो तभी होता है जब इंसान नया-नया शुरू करता है। देखिए मेरे भी एक दोस्त है, मैं उनको रोज बोलता हूँ। देखिए आप मानेंगे नहीं देखिए मैंने उनको पिछले 3 महीने में देखिए 3-4 बारी बोल दिया कि हम चलेंगे। तो देखिए वो मेरे को बहाना दे देते हैं कि उनके अभी आज एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी वो एग्ज़ाम अभी अभी जब जै जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो वो कहते हैं अब नया एग्ज़ाम आने वाला है। तो कहीं न कहीं न मेरे को लगता है जो क्या होता है ना इंसान क्योंकि देखिए क्या है ना मान लीजिए अगर हम 20-25 साल से कोई कार्य है अब अ, आलस्य से हम भरे हुए हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं दो दिन में देखिए वो अ, चालू हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं न उनको भी मतलब क्या होएगा ना वो ऐसा होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है मेरे दोस्त के साथ देखिए ये मैं मान के चलता हूँ भारत में देखिए लगभग 80-85 प्रतिशत लोगों के साथ यही होता है कि जो शुरुआत करने वाला जो पार्ट होता है ना शुरुआत करने वाला हिस्सा होता है देखिए वही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए जब इंसान एक बारी शुरुआत कर लेना कहीं न कहीं देखिए मुश्किल कार्य है मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता था परंतु जब एक बारी इंसान या कोई भी व्यक्ति अगर एक बारी वो शुरुआत कर लेना थोड़ी-सी भी फ़िर देखिए उसको मज़ा आने लगेगा। फ़िर तो वो कहेगा यार अब तो मैं आज 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा करूँगा। तो देखिए ये खूबसूरती है देखिए एक्सरसाइज़ में ख़ासकर एक रूटीन की। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। सही बात है। जी। ये तो आपने देखिए बहुत ही ना एक जैसे सही बात कही कि देखिए अ, मतलब शुरुआत में कहीं न कहीं देखिए जो है ना थोड़ा-सा दिक्कत होती है। लेकिन उसके बाद तो अब देखिए वो ना ढाल लेता है, मतलब जैसे शरीर उस हिसाब से। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और देखिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला किस प्रकार देखिए एक <sniffs> मतलब अ, किस प्रकार हम जो है ना देखिए एक्सरसाइज़ को रूटीन में रख सकते हैं। अ, देखिए मैं उम्मीद करूँगा आपसे न किसी अन्य विषय पर फ़िर से बातचीत होगी। जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। जी, जी। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। आपने भी देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे और काफ़ी मज़ा भी आया सभी प्रश्नों का जवाब देके। तो आशा यही है भविष्य में फ़िर से बात होएगी। तो आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।